Oh ya ya, bener banget tuh kalau kayak iya, heeh, sama sih kalau aku juga sama yang penting kalau kebutuhan itu kan, biasanya ada manfaatnya, manfaatnya kita rasakan. Real lah istilahnya, real gitu, gak bisa digantiin lah gitu dengan barang lain. Nah itu berarti, eee, memang kebutuhan misalnya kayak bensin, bensin kan kebutuhan nggak bisa digantiin dengan yang lain gitu. Heeh, kalau kita gantiin bensin nih dengan yang lain, ongkosnya jadi lebih mahal, misalnya kita naik transportasi online gitu, eee, jadi mahal daripada kita apa namanya naik motor sendiri atau naik mobil sendiri gitu. Nah heeh, kalau keinginan heeh, kalo keinginan tuh biasanya ya kepengennya doang gitu, kadang-kadang manfaatnya gak kurang atau misalnya masih bisa digantikan dengan, eee, makanan apa, benda yang lain gitu, kayak contohnya jajan. Jajan kan itu kan gak selalu kebutuhan gitu, eee, keinginan itu. Karena kan kita bisa makan, misalnya makan tuh bisa kenyang gitu, tapi kalau jajan itu kan, eee, ya kepengen aja gitu. Oh ini enak nih rasanya kayaknya enak nih, eee, pengen deh gitu, jalan ke sini dan biasanya harganya juga lebih tinggi daripada makan bikinan sendiri gitu. Heeh begitu.
Itu sih. Heeh. Iya iya. Iya. Ah itu dia, bener. Bener, bener. Bener. Benar. Ah, bener. Gak bisa <chuckles> iya benar benar benar. Mhm. Heeh heeh heeh. Heeh. Nah itu dia tuh, benar, benar benar banget. Iya, nah itu dia. <chuckles> Jadi mmm, mhm. Iya. Bener. Bener bener banget. Iya. Benar. Benar. <chuckles> Jadi mestinya benar benar banget. Bener, pasti. Benar. Kah ya. Bener gitu. Heeh, bener bener banget. <chuckles> Je Bener, bener bahkan biasa. Bener bener banget itu juga. Makanya kan kalo kalo saya di rumah kadang kalo saya kadang-kadang dari rumah udah dibekelin tuh, jadi apa namanya, biar, eee, tau lah kan gitu kan, jadi bisa membatasi juga gitu kalo kita, eee, kita jajan di kantor kan kadang-kadang kan temen kantor ngajakin makan tempatnya mungkin yang mewah gitu kan, yang mahal gitu kan, jadi kadang-kadang, eee, kita harus siap juga gitu kan, bilang mungkin alasannya kalo diajak, "Nih udah bawa bekal dari rumah," gitu kan, jadi bisa lumayan juga, jadi alasan gitu kan, biar gak jajan berlebihan gitu sih. Kalo saya. Heeh heeh.
Heeh, gimana tuh? Mmm. Iya. Oh iya. Betul. Heeh, gitu. Nah. Nah. Ya ya ya, ya ya ya, betul banget Heeh, betul betul. Mhm. Iya, betul betul. Memang kan, keinginan kan begitu menggoda ya, apalagi sekarang media sosial, wah benar-benar banget itu, apa, eee, bisa mempengaruhi banget Kak, apalagi kan tampilan visualnya kan menarik-menarik, apalagi makanan, baju gitu terus juga apa namanya tuh, eee, ya alat-alat yang mainan mainan juga mainan laki-laki banyak loh mainan laki-laki dewasa lagi. Iya kan, kayak apa namanya, tembakan itu loh, eee, apa namanya, tembak-tembakan, atau mobil-mobil. Kan kita ada LEGO.
Bener. Nah. <chuckles> Ah hah. Bener bener. <laughs> Iya. Bener. Nah, benar. Benar. Benar. <chuckles> Apa? Bener. Bener. Oh iya, iya bener bener jadi Oh iya. Apan heeh, re e heeh, LEGO juga kan, LEGO juga kadang-kadang orang dewasa juga ini pengen kan.